Iya, direkonstruksi ulang. Baru di i iya baru ketahuan tuh suara aslinya gimana, gitu. Malah lebih mengerikan, Mbak, sebenarnya dari yang kita nonton di film, heeh.
Mmm, mhm mhm mhm. Mmm. Mhm. Oh, karena ngebass gitu ya, suaranya ya?
Iya, ya bayangin kayak suara buaya dicampur sama suara, eee, harimau yang lagi bukan lagi meraung, tapi lagi, lagi apa, diam-diam, gitu. Jadi kayak ngo orang ngorok, gitu. Tapi seram banget jadinya. <laughs>
Mhm. Mhm. Mmm. Iya, ya. Mana pak eee, di dalam hutan ya kan? Mhm mhm. Mhm.
Mhm. Iya kan bayangin lagi di dalam hutan tiba-tiba ada suara itu kan, ngeri banget, itu. Coba aja entar dicari ya, eee, di YouTube itu suara aslinya T-Rex, itu kayak gimana pasti, lebih mengerikan daripada yang ada di film. <laughs>
Mhm mhm. Iya. Iya, en entar deh ya, eee, mhm mhm. Mhm. Iya, me jadi ini ketahuan aslinya ya? Mhm mhm.
Mhm. Nah, si apa, eee, T-Rex kan udah ngeri ya, si Spinosaurus ini lebih ngeri lagi suaranya.
Mhm. Oh, jadi, ad ada juga ini yang penelitian Spinosaurus? Oh.
Iya. Heeh. Iya, lebih mengerikan lagi suaranya. Jadi, eee, kayak, apa ya, kiri kanan gitu suaranya. Kayak, tinggi, rendah, tinggi, rendah, gitu, heeh. Jadi kayak lolongan heeh, hampir mirip lolongan serigala tapi agak aneh, suaranya. <sniffs> <laughs>
Mmm. Mhm mhm. Mmm, baru tahu. Oh. Mmm, berarti beda-beda ya, memang ya, tiap dinosaurus b suaranya, mhm. Oh, oke oke oke, benar. Aduh, ini, Masnya pernah tahu nggak nih, ada beberapa Dinosaurus ternyata punya bulu atau bukan cuma sisik gitu menurut, Masnya, gimana? Kenapa hal ini penting, gitu?
Beda-beda suaranya, heeh. <laughs> Iya. Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Iya. Mmm.

Kalau kalau menurut, Mbak, nih, heeh, dinosaurus, tuh, bisa punah, eee, gara-gara apa, sih, sebenarnya?
Hmm. Hmm. Eee, mungkin, karena kan, dari ini, ya, dari buku-buku bilangnya kan iya, dari teori, kan, katanya, eee, ini meteor meteor jatuh, ya, kan? Hmm. Terus, enggak bisa beradaptasi, ya, kan? Terus, eee, karena suhu atau apa atau mungkin karena hutannya hancur, ya, kan?
Hmm. Nah, dari teori, heeh. <chuckles> Meteor, ya? Hmm. Heeh. Heeh. Iya iya. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Masuk akal, sih. <laughs>
Dari situ bisa ja hmm. Da dari situ bisa punah.
Heeh. Tapi, kalau kalau dipikir-pikir, ya, Mbak, kalau meteor jatuh, kan, pasti dia nutupin ini, ya, nutupin atmosfer, ya. Ya, kan? Gelap, hitam, matahari jadi enggak masuk. Iya, kayaknya, sih, jadi dingin, tuh, habis itu. Berapa tahun jadi <chuckles> Tahu enggak, Mbak heeh, ada teori yang bilang, eee, ayam itu aslinya nenek moyangnya, tuh, T-Rex, loh, Mbak. <chuckles>
Hmm. Hmm, hmm. Hmm hmm hmm. Hmm, hmm. Iya. Mungkin karena itu, ya. Hmm. Karena tidak bis Apa? Iya iya. Ada ada yang bilang gitu, karena, eee, tangannya itu, ya eh, apa, sih, ja tangan depannya itu, ya. Eh, kakinya. Heeh, kakinya. Hmm.
Iya, kan? <chuckles> Kakinya, kakinya kakinya mirip, katanya. Heeh. Jadi dia, eee, evolusi dari gede itu jadi kecil, jadi ujung-ujungnya sekarang jadi ayam. <laughs> Mungkin zaman dulu dino itu memang, ya, eee, kecil kayak ayam, dan manusianya gede banget. Mungkin, ya, kita enggak tahu, kan. Belum ada penemuan eee, ada, sih, beberapa penemuan fosil-fosil, eee, manusia zaman dahulu yang, eee, lebarnya apa eh, apa tingginya tinggi banget, gitu, kan. Ya, kayak zaman Nabi Adam aja dulu, kan? Eee, muterin kaum.
Hmm. Hmm. Iya. Bilangnya, sih, gitu, ya. Heeh heeh. Hmm hmm hmm. Hmm hmm. Hmm. Hmm hmm, iya. Iya, heeh. Kita, kan, be apa, mereka, kan, besar-besar, ya?
<chuckles> Iya, kan? Dia muterin dunia itu kayak, mmm, sebentar aja, gitu, muterin bumi itu, kan? Ya, paling, eee, kayak T-Rex itu, ya, memang sebesar ayam dulunya, skalanya, gitu, ya, sama manusia. <chuckles> Iya, kitanya makin kecil kayaknya. <chuckles> <inhales> Aduh. Hmm hmm. Iya, manusianya gede-gede, sekarang udah makin kecil. Mungkin ke depannya kita bisa jadi lebih kecil lagi, gitu, kan. Eee, ukuran kita sekarang ini udah dianggap raksasa. <chuckles> Aduh.
Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Gitu, ya, sa Hmm. Kitanya yang makin kecil. Dulu, mereka gede-gede semua, ya. Hmm. Hmm. Hmm hmm hmm hmm. Hmm hmm. Iya. Nah, nih, menurut Masnya, nih, apa yang bisa kita pelajari, nih, dari peristiwa punahnya dinosaurus itu?
Hmm hmm. Heeh.

Oh, ma baru tahu.
Heeh. Nah. <laughs> Jadi, selama ini kita lihat
Be ki kirain tuh cuma kayak dia bersisik gitu kan, kayak kadal, gitu. Mhm.
Iya. Iya, kan? Kayak kulit iya, kayak kulit kadal, atau kulit gajah, gitu. Heeh. Buaya bersisik, gitu, ya? <sniffs> Tapi ternyata dia berbulu. Heeh. Itu kan sebenarnya, eee, karya seniman aja sih sebenarnya. Kita pun juga, m belum tentu tahu bahwa barang ini nih aslinya berbulu, tapi katanya di penelitian, si T-Rex ini aslinya berbulu. Nah, bayangin udah gede gitu, berbulu, suaranya yang bikin merinding, gitu kan? <laughs> Aduh.
Buaya, ya? Heeh heeh heeh. Mhm. Oh. Mmm, mhm mhm mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm? Itu jadi, bukan bersisik ya? Bu eh, atau atau memang bersisik, pak ada sisiknya di bawah, terus ada bulunya juga, kayak, gitu? O hmm, campur. Heeh heeh.
Heeh. Iya. Heeh. Mmm, campur kayaknya, di kepalanya kayaknya tuh bagian sisiknya, di badannya itu bulu, gitu. <sniffs> Warnanya juga kan nggak nggak apa ya, kita nggak tahu kan warnanya as warna aslinya gitu, tapi yang jelas katanya berbulu, katanya. Ngeri juga kan kalau dipikir-pikir?
Mhm. Mmm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Karena kan iya. Karena kita tahunya dari film kan warnanya kayak agak hijau gelap, gitu.
<chuckles> Iya, hijau gelap, kadang-kadang. Ada yang warna mhm. <laughs>
Mhm. Mhm, karena mungkin lumut, apa gimana.
Iya. Ya, itulah dinosaurus. Mhm. Kenapa, Mbak?
Nah, itu ma mhm. Ma Masnya itu tahu nggak fungsi, apa itu, yang bulu tadi sama sisik tadi itu?
Heeh. Eee, mungkin, cuaca ya, Mbak, ya? Karena kita nggak tahu kan enam puluh lima juta tahun yang lalu, itu kan bumi kayak apa, gitu kan? Heeh. <sniffs> Terus hutannya kayak apa, mungkin cuacanya, eee, nggak sepanas sekarang mungkin, ya? Mhm. Sama mungkin kayak untuk heeh, bener. Atau mungkin melindungi dari serangga, atau gimana, gitu, ya? Zaman dahulu. <chuckles> <sniffs> Gitu, Mbak.
Mmm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm, benar banget. Mhm. Mhm, benar, iya. Mungkin untuk mengatur suhu, ya? Mhm. Mhm, iya, bisa jadi, mhm. Mhm. <chuckles> Aduh.